Mm. Hindi nila alam na ano, sila po pala 'no, nakakaistorbo na. Talagang akala nila na sila lang yung nando'n, parang walang mga kapitbahay. Tsaka gano'n pa, eh, parang 'di ba minsan ay, hindi po minsan, madalas pala talaga yung mga ganitong ingay, nanggagaling sa inuman. So, 'di ba kapag may may lasing na po or kung may talagang may halo ng alak yung utak, 'di ba, mas mahirap po kontrolin. So, dapat talaga ano, may wa wag mag-involved ng alak lalo na sa mga ganitong panahon 'no, lalo na 'pag weekdays. Opo.
Mm. Sang-ayon! Mm. Oo. Mm. Mm. <laughs> Sang-ayon. Mm. Mm. Sang-ayon ako diyan. Mm. Mm. Mm. Tama, 'no? Oo, parang ay, yon nga yung sabi ko kanina, parang nagiging tradisyon na yata nila yung pag-iinom tuwing Sabado 'no, dahil kinabukasan yata walang pasok kaya nag-iinom sila.
Mm. Ayan, oo. Kasi mahirap nga po talaga yung kagaya nung sabi niyo na kayo pa yung mag-a-adjust, 'di ba? Pero ayun, siguro kung wala na po talagang choice, talagang wala nang magawa, kaysa 'yon po, magkaroon naman kayo ng, um, safety issues, baka okey na din po talaga na yon na, mag-soundproof. Pero sana effective po 'no, para hindi naman masayang yung pera natin.
Mm. Tama. Mm. Hmm. Tama. Sang-ayon, 'no? Mm. Tama. Yon nga yung naiisip ko, eh, na baka, ah gagastos pa ko ng malaki sa pagbili ng soundproof, eh wala din naman epekto, 'di ba? At kailangan talaga, ah kailangan, eh kung alam mo yon? Parang ma huminto yung pinagmumulan nung ingay, 'di ba?
Mm. Ayun nga, eh. Kasi sobrang lakas. Mm. Opo. Pero, for example po, may tanong akong may tanong din ako, what if ano po, um, sabihin natin na, na-confront niyo na po, or nakausap, paano po ba pwede nating panatilihin yung kumbaga magandang relasyon sa mga kapitbahay kahit alam niyo po, nagkaroon ng ganitong pag-uusap, or issue, ano po ba, paano po kaya siya?
Mm. Oo. Mm. Hmm. Oo. Ang kagandahan kasi kapag kinokompronta mo yung kapitbahay mo, 'wag yung pasigaw talaga, dapat yung, ah parang ganyang tono, yung medyo mahinahon na sabihin natin ay, kung "Pwede po ba ay maa kung maaari po ba yung kapag 10:00 na ng, ah gabi, pwede pong ah, tanggalin na yung ingay ng videoke?" ung mga gano'n, na parang, ah, yung nakikiusap ka at 'wag naman talagang pasigaw, 'di ba? Ikaw ba sa palagay mo?
Mm. Opo. Mm. Mm. Mm.